อันนี้รายการสรยุทธไง จำได้ไหม? คราวก่อนประมาณเกือบ 10 ปีที่แล้ว ที่เขาไปตั้งกองถ่ายอยู่เป็นเดือนน่ะ ที่เชียงดาว ใช่ค่ะ แล้วคนก็แห่ตามขึ้นไป คือมันสวยมากเป็นวิว เป็นวิวเขาหลวงเขาเรียกว่า ภูเขาหลวงเชียงดาว แล้วก็เป็นหมอกตอนเช้าอะ หมอกจะลงเยอะมาก มองไม่เห็นข้างล่างเลยค่ะ คล้าย ๆ พวกเขาค้อ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พอม พอหมอกหายไป ยังค่ะ ยังไม่เคย อันนี้ดูแต่รีวิว <chuckles> ตัวเองไปหรือยัง?
เออ อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ โอเค อุ๊ย! แล้วก็ แล้วเคยไปเขาค้อไหมคะ? อืม อยากไปพวกเขา ที่มันแบบว่ายังไม่เคยไปเหมือนกันค่ะ อยากไปพวกภูชี้ฟ้าแบบว่า
อา
พวก พวก เอ่อ เขาค้อ อะไรอย่างงี้มาก เพราะว่าเวลาหมอกมันลง แล้วมันเห็นหมอกข้างล่าง เวลาเรากางเต็นท์ ใช่ไหมคะ มันสวยเนาะ
ใช่ อืม <smacks lips> นั่นแหละ ตัวเองเราแนะนำให้ไปเชียงดาวดีมาก ถ้าชอบเที่ยวภูเขากางเต็นท์ ไรเงี้ย แล้ว แล้วเวลา อืม แล้วเวลาตัวเองไปเที่ยวธรรมชาติอะ ตัวเองชอบทำกิจกรรมอะไร เป็นพิเศษบ้าง?
โอเค ได้ ๆ ได้เลย น่าสนใจมาก ค่ะ ส่วนมาก คือด้วย ด้วยความที่นี่เล่นดนตรีเป็น ก็จะชอบพกกีตาร์ไปอะค่ะ แล้วก็ไปร้องเพลง เล่นดนตรีกันรอบกองไฟ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กางเต็นท์ แล้วก็ปิ้งย่าง อะไรพวกนี้ ก็จะชิล ๆ ฟีลแบบชิล ๆ ก็ไม่ได้มี แพลน เที่ยว เยอะแยะอะไรมาก แต่ว่าก็ไป ส ไปเหมือนไปเปลี่ยนที่นอน อะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยชอบ แล้ว ท ทางฝั่งนู้น คือเคยแบบว่าไปเที่ยวธรรมชาติต่างประเทศบ้างไหมคะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เที่ยวธรรมชาติต่างประเทศ ก็เคยนะคะ มันจะแถว ๆ Colorado อะค่ะ เพราะว่าเรา เราอยู่อเมริกาไง เราเป็น Au Pair เออ แล้วเราก็ไป มันจะเป็นภูเขา แล้วก็หน้าร้อนอะค่ะ เป็นหน้าที่แบบสวยที่สุดใน ในความคิดเห็นเรา เอ่อ มันก็จะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียว แล้วก็มีพวกม้า พวกสัตว์ป่า กวาง Moose เอ่อ แล้วก็เป็นวัว อะไรเงี้ยค่ะ กลางทุ่ง แล้วเราก็ไปเดินป่า เขาเรียกว่า hiking อะตัวเอง ก็จะแบบ โอ้โฮ hiking
อ๋อ ๆ ค่ะ ๆ อืม อืม ๆ อา นึกออกเลยค่ะ ค่ะ นึกออก อา ๆ นึก นึกออก เคยไปเหมือนกัน แต่สนุก แต่ว่า
หลาย หลายกิโลมาก อืม
แต่ที่นู่นคือ ถ้าเดินเขาอากาศมันดีนะคะ มันเดินเขา มันไม่เหมือนที่ไทย คือของที่ไทยมันแบบ ดิบชื้น มันก็จะอบอ้าวหน่อยบางวัน แต่ว่าที่นู่นเขาเดิน เราเดินได้ชิล ๆ เลย ต่อให้มีแดด อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ ๆ

เฉย ๆ แต่ ว่า ไป
ไม่ได้สู้กัน อืม
ใช่ ทะเลไทย น่าจะสวยสุดแล้ว
เห็นด้วย ๆ อันนี้ตัวเองไปทะเล ที่ไหนมา Florida เปล่า?
ไปทะเลที่ Maine ค่ะ ไปพวกแบบ Cape Cod ใช่
อ๋อ Maine Maine หนาว หนาวอะ เออ ถ เราเคยไปแถว Bunk Bunker Bunker Port อะไรสักอย่าง เราจำชื่อไม่ได้อะ ทัก
ใช่ ใช่ค่ะ พวก Cape Cod พวกนี้ เป็นไงคะ?
อุ๊ย! คน Maine นิสัยดีมากเลยอะ แบบใจดี ถ้าเทียบกับคน Florida นะคะ เขาเป็นคนที่แบบว่า nice ยิ้มแย้มแจ่มใส แล้วก็เราเดินอย่างเงี้ยตามถนน รถที่ผ่านเขาจะชะลอ แล้วก็ยิ้มให้ หยุดรถโบกมือ เรารู้สึกว่า เออ หรือว่าอันนี้คือเป็นอเมริกา คนอเมริกันจริง ๆ เป็นนิสัยอย่างงี้หรือเปล่า หรือว่าสิ่งที่เราเจอที่อื่น ใช่ค่ะ อืม
อ๋อ ใช่ ๆ ๆ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ บ้านเมือง เขาดู แต่ว่ามันก็ อา แต่ว่ามันก็จะมี มันน่าจะเป็นแล้วแต่รัฐนะคะ เพราะรู้สึกว่า ไปแต่ละรัฐก็ไม่ คนนิสัยไม่เหมือนกันเลย สักรัฐ
ใช่ค่ะ ถ้าทางใต้นี่ โอ้โฮ! ตัวใครตัวมันเลย แบบ ขับรถนี่ต้องระวังมันจะ เลี้ยวที จะเปลี่ยนเลน นี่ไฟก็ไม่เปิด เออ
เออ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ คือ คือที่เคยไป คือเคยไปอยู่ Texas มาก่อน แล้วค่อยย้ายไป Maine ใช่ไหมคะ คือ Texas นี่ แล้วเหมือนคนไทยมากเลย คือนิสัยเหมือนคนไทยมาก ใช่ค่ะ
อือฮึ อ้าว เหรอคะ? เป็นยังไงบ้าง? เราไม่เคยไปอยู่ Texas
คือ เหมือนแบบว่า คือด้วยความ ที่เราเคยคิดว่าเม คนอเมริกันน่าจะขยัน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ดูเป็นระเบียบ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าที่เราไปอยู่ ก็นิสัยเหมือนคนไทยเลย ก็ไม่ได้ค่อยมีระเบียบมาก คนไทยมีระเบียบกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปล่อยชิลแบบ ใช่ ๆ ๆ ใช่ Host ที่เราไปอยู่ เขาก็มีปืนเหมือนกัน <chuckles>
อืม ค่ะ อ๋อ เขา เขามีปืนใช่ไหมคะ? คน Texas เขาพกปืน <laughs> น้องที่เรารู้จักอะ ไป ไปออกเดต แล้วผู้ชายเอาปืนมาด้วย บอก แล้วก็โชว์นี่นะฉันพกปืนมา
ประเทศเสรี <chuckles> ประเทศเสรี ก็เสรี มันหนีค่ะ ของเรา โอ้โฮ! คนเขาก็จะพาชวนไปยิงปืน คือจะสอนปืนให้ เราก็บอกมันไม่ได้ มันผิดกฎ พะ โครงการ อะไรอย่างงี้ ตอนนั้น
น้องบอกขวัญ ขวัญหนีดีฝ่อ อ้าว เหรอ? เรานึกว่าไปได้